Um, siguro.
Baka meron.
Pag gamitin na, paano ko gagamitin ang aking kasikatan upang makatulong sa iba?
Mm.
Siguro gagamitin ko yung mga ko ano connections ko.
Baka ano. Ah, oo yun nga yung
Oo mga connections ko na for example kahit ah, siguro ipi predict ko na na ah, bukas hindi na ako sikat di ba? Pero at least yung mga connections ko nasasabi nasasabihan ko na na ano na ganitong project natin kasi gagawa tayo ng project na ganito. So ipagpala ipapalabas ko na lang na magbabakasyon ako ng 1 week so kayo ng bahala di ba? Oh.
Yung Nag-iimbita. Oo. Ah, oo, oo. Mm. Ay oo maganda yan. Magandang ideya yan oo nga, ang galing. Ang ganda nung mga ano nasasabi niyo.
Oh, di ba. So sila na yu hmm. So sila na nga, sila na ang bahala talaga sa mga plano di ba? At least di ba?
Hmm. Para ano talaga, mm. Kumbaga parang kahit hindi na kayo artista nung araw na yun kumbaga, um, sinigurado niyo na yung pagtulong pa din, eh, madadagdagan kahit um, hindi madadagdagan ng hindi lang isang araw, mm. Magandang ano yun magandang mm. Mm, ako naman, oo tama. Ako naman siguro ano, um, paano ba? Kasi iniisip ko talagang sikat na sikat ako tas maimpluwensya ako. Siguro gagayahin ko nalang din yung mga ah, mga ar sikat na artista na pumasok sa ano yun? Yung mga reservist yung may mga army yung, um, um, nag ah, miyembro sila sa mga ganun. Para kung sakali na, um, kung sakali na kailanganin sila ng ating bansa, isa sila sa mga unang tatawagin at unang tutulong sa ating ano, sa ating bansa. So dun ko gagamitin dahil, um, pagsikat ako, ah, makikita din ng mga tao na isang magandang, um, ehemplo kumbaga dadagdag ako sakanila sa bilang ng mga artista na ganun, mm.
Oo. Oo. Tama, di ba? Parang legacy kung may legacy ka talaga na, ayun. Kahit hindi ka na nila maaalala. O sige po, ikaw po. Oo oo. Oo. Oo. Yan. Oo. Oo tama. Tama. Oo.

Ako din siguro ano, kung mga gan'yang bagay siguro papasok din ako, eh.
Mm. Dun sa parang army.
Kasi at least, 'di ba, napagsilbihan. Oo, napagsisilbihan din natin yung ano natin, yung bansa, 'di ba? Na hindi lang sa pagiging artista, kung hindi sa mga bagay na mas makabuluhan, 'di ba?
Mm. Mm. Mm. Mm. Tama 'tsaka ano, yung, ah, parang mag kasi tulad nung sinabi niyo kanina, 'di ba? parang mag-iiwan kayo ng legacy kaya magbibilin kayo dun sa mga, uhm, iba niyong kilalang sikat na artista, oo koneksyon. Kaya parang ganun na din yung, uhm, gusto kong, uhm, gawin yung pagpasok sa army para kahit papaano, 'yun makakapag-iwan din ako ng ano, ng isang, uhm, legacy at hindi nila ako makakalimutan. Parang artista ay parang ano panigunadong artista na ako kahit isang araw lang. <snorts> Ayun. Kaya.
Oo. Koneksyon, o. Oo. Oo, ta Tama. Oo. <scoffs> 'Di ba at least hindi talaga 'no Hindi talaga basta-basta talaga na, bastang makakalimutan ka nalang, 'di ba? at least pag
Mm. Mm. Mm. Mm. Magandang ano, gamitin po natin.
pag bumalik ka sa dati mong estado, eh, at least na remember mo, ay gawa ito yung ano ko, ito yung plano ko na pinagpatuloy nila, 'di ba?
Mm. Mm. Tama.